Oye, y ahora quiero que me cuentes un poquito más, de un tema más, a lo mejor, un poco más serio. Pero quiero saber, ¿qué valores crees tú, que son esenciales en una comunidad?
Bueno, mira, este, te voy a hablar de de 4, pero este no es que 1 sea, eh, mayor o o menos importante, todos son importantes, nada más, te los voy a ir soltando así, eh, como que, como los vaya yo, este, recordando. El primero de ellos, eh, para mí sería la confianza. Este, la confianza es, eh, si hablamos de una comunidad, hablamos de un tejido social, y la confianza es el hilo que teje ese ese, eh esa sociedad, ¿no? Entonces, em, cuando no hay confianza entre el esposo y la esposa, pues el matrimonio se deshace, ¿no? Cuando no hay confianza entre el socio y el otro socio, eh, la sociedad se deshace. Este, cuando no hay confianza entre el gobernante y los gobernados, este, pues se deshace el gobierno. Entonces, eh, lo primero que yo pondría, es la confianza. El el poder, eh, es s saber que el otro tiene una buena intención en sus acciones, y darle el beneficio de la duda, ¿no? Ese sería como que el primer elemento.
Claro. Okey. <chuckles> Dale, perfecto. Ujú. Okey. Ujú. Okey, muy bien. Claro. Mm, ujú. Muy bien. Claro. Perfecto ¿Cuál otro me podrías dar?
Mira, este, en segundo lugar, y aquí a lo mejor, eh, t elaboraría un poquito más, es la cuestión de la de la interdependencia. Eh, la interdependencia, es como que, eh, desde mi punto de vista, el estado final de madurez, de una persona. Cuando una persona nace, es es dependiente, ¿sí? E eres un niño, un bebé, un pequeño, y y dependes de de los otros, para que se tus tus necesidades se vean, eh, digamos, que Sí, para sobrevivir, se vean superadas tus necesidades. Entonces, es es así. Este, cuando llegas a la adolescencia, y a la juventud temprana, brincas hacia la, eh, independencia. Entonces, ya tratas de decir: "No, yo no necesito de nadie. Este, yo puedo solo. A mí no me digan, cómo hacer las cosas". Y es, digamos, que un un brinco necesario, para poder desprenderte de esa estado, en el que estabas de dependencia. Es la independencia, la rebeldía, el enojo, el egocentrismo. El decir: "Yo solo puedo, y yo no necesito de nadie, y váyanse todos por allá", ¿no? Este, <laughs> entonces, eh, pero todavía, es una un estado, que que si bien es un avance, en la cuestión de la madurez, desde mi punto de vista, no es ya la madurez terminada. Llega un llega un punto, en el que ya te das cuenta, de que sí, tú puedes solo, este, dar hacer ciertas cosas, pero no todo, lo puedes hacer solo. Y entonces, te das cuenta de que necesitas del otro, como como los demás, necesitan de ti. Y entonces, comprendes que estás en un proceso de interdependencia, ¿verdad? Y que no está mal de repente, recibir la ayuda de los demás, o pedir su ayuda. No está, eh, mal, de repente, decir que no puedes, y ver que alguien más venga, y y y te te dé algún tipo de de impulso. Entonces, eh, entender que somos interdependientes, y que nos necesitamos uno al otro, ¿no? El chofer necesita de los pasajeros, pero los pasajeros necesitan del chofer. El maestro necesita de los alumnos, pero los alumnos necesitan al maestro. El vendedor necesita al comprador, pero el comprador necesita al vendedor. Entonces, digamos, que es un estado ya más grande, ¿no?, de de, eh, madurez, en la sociedad donde decimos: "Nos necesitamos todos". Nadie es eh, podemos excluir, ¿no? Ese sería, como el segundo valor, que yo pondría.
A ver. Ándale. Okey. Okey. Claro. Para sobrevivir. <laughs> Exacto. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Exactamente. Claro. Obvio. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Y aparte, uno muy importante, o sea, justo, como mencionas también la madurez de aceptar que se necesita esa esa ayuda entre todos, porque, a final de cuentas, todos necesitan de todos, o sea, pa hasta para lo más mínimo y está su superbién. O sea, pedir ayuda y reconocer que que ocupaste ayuda de alguien más para para poder lograr algo, para crecer, o fa lo que sea, o sea, superimportante también ese o sea, ese valor que comentas. ¿Cuál otro tendrías en mente?
Sí. Sí, claro. Sí. Claro. Bueno, antes de pasar al siguiente, te diría que cuando esto no lo aprendemos a a la buena, este, la vida se encarga de hacernos entenderlo a la mala, ¿no? Tengo mu muchos muchos ejemplos de personas que dicen: "No, yo no necesito de nadie, váyanse todos por allá", y después la vida da un vuelco y terminan, eh, recibiendo apoyo de aquellos que habían rechazado y dicen: "Híjole, yo pensé que no necesitaba, pero, pues, estoy aquí y necesito, y y y y gracias", ¿no? Entonces, eso más valdría, este, mejor aprenderlo por la buena para que la vida no se encargue de darte la lección de una manera diferente, ¿no? Bueno. <chuckles>
Ujú. Uy, sí. <laughs> Claro. Sí. Oye, sí, superimportante eso también hacerlo a reconocerla a tiempo, ¿no?, pedir a tiempo la ayuda antes de que sea muy tarde, y ya dependiendo del de la gravedad del de la ayuda del tema. <laughs>
Sí, claro, claro. Finalmente, nadie es tan rico que no pueda necesitar del otro, ni nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Entonces, eh, ese es. eh, la situación en la que todos vamos a estar tarde o temprano. Bueno, y y entonces, pasando al tercero, es para mí, sería la comunicación, indispensable, indispensable la comunicación. Y y en ese sentido, este, es es lamentable que ahorita, este, mm, por la cuestión de de las redes sociales y de la de las, este, exposición sobreexposición que tenemos de las vidas ajenas, hemos, este, como que contaminado un poquito, aprendido a a poner una máscara, a fingir que todo está bien y y y en el fondo este, eh, pues, mm, digamos que maquillamos esa esa vida que nosotros tenemos y dejamos de comunicar lo que realmente somos, y no nos mostramos como personas realmente, eh, pues, normales, vulnerables, este, alegres, tristes, con errores, con aciertos, con con, este, crecimientos y decrecimientos. Entonces, eh, tratamos de de solamente, comunicar lo bueno y y fingir que todo está bien. Y eso, para mí, es es un grave problema dentro de la comunidad, ¿no?
<chuckles> Exacto. Exactamente. Ujú. Ah, superimportante, exacto, superimportante. Mm, sí. Sí. Exacto. Sí. Ujú. Claro, obvio, porque, o sea, como dices, vas a vas vas dando una cara de ti que no es la verdadera y que aparte, o sea, en ese tema de la comunicación, y como dices, con el tema de las redes sociales o de estas nuevas tecnologías, o sea, aparte de que ya todo está está sujeto a una malinterpretación, o sea, y luego todavía vas con sobre mentiras o sobre engaños, o o a veces, a inclusive, como que la sobre honestidad también puede causar problemas en, o sea, en la comunicación, aunque tú dices: "Ah, pues te estoy diciendo lo que quiero". Pues, sí, pero lo estás diciendo como de una forma, o sea, a lo mejor mucho, ¿no? Estás dando mucha información y es cuando se pueden hacer estos problemas, o sea, en e en este en este hecho, en esta práctica de comunicar las cosas, tienes toda la razón.
Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Claro. Claro. Sí. Entonces, este, pues, tendríamos yo eh eh, opino de de que tener la la la madurez y la la integridad para comunicarnos, eh, tal como somos, en un mundo que que aparenta ser perfecto. La honestidad tiene tiene, digamos que, eh, es muy reconocida y tiene un gran aprecio entre nosotros, ¿no? Entonces, eh, mostrarnos tal como somos y y comunicar lo que realmente somos en todo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Decía un terapeuta que yo tuve, me decía, este, que, mm: "La boca es la puerta de las emociones". Este, cuando nosotros no expresamos aquello que traemos adentro, pues, las emociones no pueden salir y y, este, cerramos la puerta, se quedan adentro y a veces, pues, van haciendo un daño tremendo en el interior hasta que la liberamos. Y y por eso ha degenerado esa ese ocultar nuestro lado, digamos que desagradable, triste o o no tan exitoso de la vida, este, porque
Ujú. Claro. Precisamente. Ujú. Exacto. Lo vulnerable de las personas, lo lo Exacto.
Sí, lo guardamos adentro y nos daña, nos daña, entonces, sí, lo vulnerable exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que reaprender a a a mostrarnos así, somos vulnerables y tenemos frío, y tenemos miedo, pero también la palabra comunicación tiene tiene una connotación muy bonita, porque comunicar viene de de poner en común, ¿sí? Y poner en común, significa ser como uno, ¿sí? De ahí vienen sus raíces. Entonces, comunicar es es hacernos hacernos uno, ¿no?, yo tengo una idea, te la expreso, tú la tienes y ya somos como uno. Eh, yo creo que en la medida en que nos comuniquemos vamos a poder ser como uno, ser una comunidad.
Claro. Okey. Oye, qué padre. Claro. Exac oye, qué bellas palabras. Qué bellas formas de verlo o o o también, o sea, como este conocimiento, ¿no? Como ya de de la etimología de de la palabra o del del significado del de la palabra que vuelve a ser como un círculo, ¿no? como como el círculo que otra vez vuelve a com a comunidad, o sea, a a estar unidos y comunicarse y y hacer como esta red que mencionabas. O sea, esta red que está en soporte o está soportada por todos estos, eh, valores cada uno en su diferente, pues, parte, ¿verdad? En su diferente aporte, pero que a fin de cuentas, o sea, todos vienen a a darle, pues, ese apoyo a a la sociedad a fin de cuentas.
Sí. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, este, eh, por último, yo yo diría que este, mm Algo que también tenemos que entender como parte integral de la comunidad es que, em, no somos tan diferentes, eh, a veces, eh, eso también es un problema de las redes que ahora ventilan muchas cosas que nos hacen sentir distintos, este, y marcan las diferencias, y en realidad, por muy diferentes que seamos, pues, a lo mejor yo soy hombre y e y aquella es mujer. A lo mejor yo soy anciano y aquél es joven. A lo mejor yo no tengo estudios y aquél tiene muchos posgrados. A lo mejor yo soy pobre y aquél es rico. Eso nos hace diferentes, pero en el fondo, este, yo quiero amar y quiero ser amado y el otro también y el otro también y el otro también y a lo mejor yo quiero vivir en paz y el otro también y la otra también y aquél también. Y a lo mejor yo quiero ser reconocido como persona y el otro también. Entonces poner el énfasis en lo que nos hace iguales más que en aquello que nos hace diferentes y nos nos divide y nos separa, ¿no? En el fondo, eh, la persona más rica o la persona más pobre quiere vivir en paz, ser reconocido, ser amado, ser querido y eso nos hace, pues, parte de de, pues, una misma humanidad.
Ujú. Claro. Uy, sí, claro, eso sí. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro, y tienes toda la razón. Usualmente siempre se enfoca más en las diferencias cuando a fin de cuentas, o sea, una persona dentro de sí misma, pues tiene las mismas usualmente las mismas necesidades que la persona a su lado. Entonces, o sea, el el el también reconocer y ser honestos con uno mismo en el que no importa qué papel desempeñes en la sociedad. A fin de cuentas tiene las mismas necesidades básicas de un ser humano. O sea, es lo que a fin de cuentas los va conectando. O sea, no, no enfocarse en en las diferencias, sino en las en las similitu en las similitudes. O sea, es lo que les va a crear este esta unión que a eso viene mi siguiente pregunta. O sea, mencionabas estos estos, eh, cuatro valores. Mm, quiero saber si tú ves estos mismos cuatro valores con la misma importancia, eh, que ves o sea, como no sé si los ves en en en tu vecindario, por así decirlo, o a lo mejor en en en esta comunidad de tu trabajo, como en lugares específicos o si crees que tienen otros valores más importancia dependiendo, eh, dependiendo las secciones o las áreas, eh, que se de en donde se desarrollan esas comunidades.
Sí. Ujú. Sí. Sí. Claro. Sí. Pues no, al final de cuentas, este, somos humanos interactuando y y en el fondo buscamos lo mismo. Este, digamos que el trabajo es un medio de de hacerse llegar un un este, mm, un suministro de de bienes o de dinero suficiente y oportuno. Pero en el fondo somos personas que están conviviendo, ¿no? Entonces, en cualquier ámbito, en el profesional, en el laboral, educativo, en el político, creo que tendríamos que aprender a a reconocer y a y a respetar estos valores y y entonces podrían las cosas ser un poquito más amables, ser un poquito más empáticas, ser un poquito menos, eh, dañinas para la sociedad.
Ujú. Claro. Claro. Ujú. Claro. Oye, ¿y tú buscas, o sea, por ejemplo, que si perteneces a una comunidad, buscas crear o buscas que que esa comunidad tenga estos valores?
Bueno, sí, este, me dedico yo a la educación y trato de implementarlo. Sin embargo, algo que yo he aprendido es que, eh, ya sé cuántas personas puedo cambiar en el mundo. Este solamente a una y es a mí. Entonces, <chuckles> por mucho que yo intente y que yo vea este, eh, no está en mis manos. Yo yo promuevo estos valores, trato de de llevarlos más adelante, pero en realidad cada persona tiene su proceso, su momento, su tiempo y y este, hay que respetarlo y y eso es sagrado, ¿no?
Ay, qué padre. Claro. Toda la razón. Ujú. Claro. Sí, precisamente, o sea que o sea, justo esto, qué padre que que estés en esta área de de educación y que des de ti para que la gente también aprecie, o las personas a las que lo estás enseñando, que aprecien estos valores, aunque, como dices, nada más puedes cambiarte a ti mismo, pero también cambiando a ti mismo, puedes tener esta influencia en en otras personas, entonces está muy padre que te desarrolles en esa área. Creo que fue un tema que me encantó hablar contigo y te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas podido hablar de esto.
Ujú. Sí, claro. Sí. Te agradezco la oportunidad de compartirlo. Espero que sea útil y te deseo un buen día.
Gracias, igualmente.